1100 بالضبط، يعني إحنا إحنا جبنا حد. آآ، آه، يعني أنا مش مش مش متخيل إزاي. 1100 دول هُم اتصفّوا في الآخر على مَيّة على مِيّة بَني آدم، 100. أنا ص قعدت اصفّي فيهم، لإن طبعنا ط ط طلبنا طبعًا من كل واحد فيهم وهو بيقدم للأسف، <chuckles> مش للأسف هو طبعًا كان حاجة حلوة يعني إن إحنا ن نطلب منهم البتاعة اللي بيسموها آآ، أب الله ينور عليك، فيش جنائي. الفيش الجنائي ده بقى هو اللي كان لمّا طلبته من الناس، اللي كان بيعمل لك بلوك اللي كان ما بيجيش أصلًا، اللي كان مش عارف إيه. فخلاص عرفنا إن هو ب صفصفوا، صفصفوا، صفصفوا، صفصفوا على 200 حاجة و20 200 حاجة و30 آآ
قفزة قفزة مهولة. الفيش الجنائي؟ الفيش الجنائي. بالضبط، بالضبط. بس ناس على الأقل وضعها القانوني آآ، مش هيجيب لك مشاكل. فدي ن نقطة كويسة، كويسة أوي إن أنتم فكرتوا فيها.
بالضبط. بالضبط كده، بالضبط. آه، إحنا بقى استبعدنا للأسف آآ، وده غصب عنّنا طبعًا الناس اللي ك كانت فوق التلا الأربعين سنة عشان إيه؟ جُسمانيًا ما يبقاش هو تعبان أو ي آه، أو أو يأثّر عليه. حتى في ناس كانت بتقول لي طب بس مش
إ إمم. أنت محتاج آه، بالضبط. أنت محتاج نشاط و آه، بالضبط.
آه، أنا كنت محدد يا جماعة من 20 أو 22 سنة لحد ال30 سنة. اللي كان بيبقى أكبر من كده كان معاه maximum مثلًا 35، 36، 37 وكان يعني معانا ناس كده يعني كويسة جدًا وكنّا في منّنا واحد دكتور.
أنت شُفت إن أداؤهم يعني برضه طاقتهم ومجهودهم، آآ، عشرناتي برضه ف و ومن حقك
طبعًا. آه، آه، هو هو على فكرة الموضوع ما كانش بالض آه، هو ما كانش موضوع م يعني محتاج qualified لحد مثلًا master بقى لأ، يعني هو موضوع بسيط بس كان محتاج أنت تبني حاجة في الأول، أُسُس بتاعتك تبقى مليا مبنيّة على ناس أنت واثق فيهم.
ده حقيقي. به أنت بتبتدي شغل وصارف عليه، بالضبط. فلازم تختار quality معيّنة تخدم معاك في ال في ال في ال في البداية تحديدًا. طب، ال ال الفترة اللي أنت قعدتها دي يعني أع لمّا حسّيت بالخُذلان وطبعًا ده إحساس في محله جدًا للناس اللي أنت ربنا جعلك سبب ل ل ل ل ل ل لرزقهم، ولفتح بيوتهم في وقت كانت الدنيا فيه صعبة. آآ، اتعلمت إيه بقى لمّا أنت الموضوع إتقلب معاك لفرصة؟ اتعلمت إيه في الحتة دي؟
آه طبعًا، بالضبط. لأ طبعًا، أكيد. آآ، آآ، ب تحديدًا أنا يومها مش هانسى الجملة دِيّة أنا عندي واحد صاحبي، يعني اللي هو صاحب الفكرة أنا وهو من البداية، وطبعًا كان ليه commission برضه منّي أنا عرضتها عليه وهو رافض ياخدها في الأول لكن أنا أصرّيت. قُلت له: "ما فيش إنسان فعلًا بيدخل مجال يخسر أو ينجح إلّا أمّا يتعلم. يعني لو كان ده حصل وما خسرناش، ما كنّاش هنتحرك."
آه. برافو عليك. ده حقيقي جدًا.
فالنجاح والخسران الخسارة في أي حاجة في الحياة، أنا اتعلمتها فعلًا من يومها، لازم يكون مُقابلها شيء كويس جدًا. يمكن كمان الخسارة دِيّة الناس بتبقى فاكرة إن هي حاجة وحشة، بالعكس الخسارة لو مش موجودة أصلًا أنت مش هتتعلم ومش هتاخد خطوة لقدّام. أكيد.
ده حقيقي. ما ما حدش هيتعلم. صحيح، ال النقيض النقيض هو اللي دايمًا بيعلمك. طب، لو فرضنا إن أنت عندك ال ال ال الإمكانية إنّك ترجع بالزمن وتبتدي ما الدنيا من الأول ه هتغيّر إيه؟

فبقت العيال ال
اللي هُم الطيارين نَفسهم؟
آه بالضبط، فبقت العيال الطيارة ديَّة، مش محتاجاني ولا محتاجة المطعم، محتاجة إن ال إن الcustomer ذات نَفسه، هو اللي يكلّم الطيار يقول له لو أنت آه، فخرّجنا، أو خرّجني عمومًا أنا ك كوسيط، بيني وبين ده وبين ده، من الكوميشن بتاعتي، آه وبقى بدأ بدأ كُلّ واحد بقى يخرج عارف أنت اللي هو إيه، دي كُلّ كده يومين، 3 تلاقي 5 "معلش والله أنا عايز أقدم استقالتي عشان ظرف فلوس." "طب إيه يا عم اللي زعلك؟" "لأ والله إن شاء الله ربنا يكرمنا في مكان تاني." وبتاع، خلاص ماشي، مع السلامة، صفّي، صفّي، صفّي، صفّي، كُلّ ده أصبح ولا شيء.
يتصل بيهم آه، امم. من الحلقة أصلًا. امم.
وأصبح الموضوع اللي إح ده في وق بالضبط، بالضبط شهر ونُص.
في وقت يعني بسرعة والّا الموضوع
في شهر ونُص كانوا ال100 طيار كلّهم، الداتا اتسرّبت، الدنيا زي الفل، آآ، خلاص ما بقاش فيه آه.
آه. الموضوع مُريب، آه، أنتم وصلتوا بقى لل لل للحتة دي إزاي؟ يعني أنتم في الأوّل أكيد ما كنتوش متوقعين موضوع تسريب الداتا أو الجروب التاني ده.
لأ لأ خالص، نهائي، دي كانت الخسارة، نَفس الحوار ده اتحول لفرصة مفاجأة، إزاي بقى؟ <laughs> أ إن أنا رُحت عرضت على أبلكيشن معيّن، آمم، نَفس الفكرة بالضبط اللي أنا باقولها دي، والأبلكيشن ده already فتح أبلكيشن بتمويل ممتاز، واداني عمولة كويّسة جدًا، <chuckles> لدرجة إن أنا مك لو كنت قعدت 100 سنة، ما كنتش هاعمل ال المبلغ دوّة، لو كنت عندي ما
إزاي؟ قُل لي. شُفت بقى، ده دي ال نقلة حلو أوي.
يعني أنا آه، أخدت الفكرة، وبعدين بعد ما أخدت الفكرة دي، قُلتها لحد معيّن، قال لي: "طيّب باقول لك إيه، أنا هاشتري فكرتك دي بمقابل مادي و و بس في الأوّل وفي الآخر، م ما تقولش إن إيه، إن الموضوع دوّة ليه علاقة بيك." لأن أنا كنت مسجل حوارات كده يعني، السجل يعني زي ورق حكومي، إن أنا باعمل كذا وكذا وكذا، قال لي: "أنت بس هتتنازل لي عن الحوار ده، في مقابل مادي يعني." وفعلًا عملت كده، والشركة كبرت جدًا، وده كان الفرصة أو تحوُّل الخسارة عندي فعلًا لفرصة مفاجأة، أنا ما شُفتهاش في حياتي.
أيوه، أيوه. بالضبط.

آه يعني أيوه بقى، بُصّ عايز أقول لك إن الخسارة أي حاجة أنا بادخل فيها في حياتي، أنا ما باشيلش هَمّ هَمّ الخسارة، لأن أنا يعني هو ممكن يكون الموضوع ديني شوية، بس هو مش في الواقع يعني الناس ممكن تكون فاكراه كده، بس والله هو ده الحقيقة؛ أنا باترك حمولي على الله، الله الله- عز وجل- لمّا بتترك حموله علي أأ حم حمولتك لله، أنا ما شُفتش في حياتي إن أنا تركت حمولتي لله وربنا رَدِّني، والله دي أمانة فعلًا، أنا فعلًا بيحصل كده معايا كتير، يعني آآ، طَب هاجيب فلوس منين كذا، والله ربك يكرم، والله والله قبل الdeadline مثلًا بأسبوع، بتلاقي فعلًا ربنا كرمك لحاجة معينة، أنا مش فاهم إيه هي وبتيجي إزاي، هو من عنده ت تدابير، ولكن ده مش مانع يعني
طبعًا. ونعم بالله. مصدقك، آه. حلو جدًا إن دي تبقى قناعتك، إنك تسعى طبعًا.
بالضبط، بس ده مش مانع- زي ما أنت قُلت- إن يكون الخسارة مش موجودة في الحُسبان، لأ بالعكس، أي حاجة موجود ال فيها خسارة ومَكسب، أيًّا كانت هي إيه. يعني أكْلك اللي بتاكله وشُربك اللي بتشربه ممكن تتعرَّض في الشُرب اللي بتشربه ده ييجي لك من مجرد بس أنت بتشرب كده ومَيّة مفلترة عادي جدًا آآ، حاجة في مشكلة حصلت، آه عادي جدًا مش مش فر عادي جدًا. يعني تخيل مثلًا
حلو، عندك حق. تعمل لك مشكلة، ده حقيقي. ده حقيقي، مش معنى إن أنت حاسبها بالورقة والقلم إن أنت لازم تمشي على طول.
آه، إنه بالعكس، أبدًا، أنت ممكن من بين 1000 إزازة، هي إزازة اتعبِّت بالغلط، نزِل فيها جزء من الرسوبة مثلًا كده وشوية رسوبيات، نزِلت تس ترس ترسَّبْت عندك في الكِلى، خلاص شكرًا، أنا غصب عني، وقعدت طول س سنين حياتك بتشرب مَيّة مفلترة، عادي. لازم الإنسان يتحمل الخسارة سواء بقى في حياته، في شغله، في عمله، بس الفرصة الأحسن وأنا باقول لك أهو م أنا من وجهة نظري وكخبرة في حياتي، عُمْر الفرصة الأحسن ما بتيجي لك من أول مَرّة، دايمًا الفرصة بتيجي لك بعد الخسارة.
عملت لك مشكلة. حلو أوي. مجهود وسعي وتجربة مَرّة و2 و3.
دايمًا، مهما حصل، م بُص عارف تذاكر آه، طبعًا.
دي المثابرة، يعني المثابرة، كون إنك تتعلم المثابرة والمحاولة مَرّة و2 و3، ما فيش ما يمنع إنك تقع وتقوم تاني وتحاول تاني.
آه، أكيد.

طبيعي جدًا للأشخاص في خلال رحلة حياتهم إنّه هو الموضوع مش بيبقى دايمًا ماشي معاهم من نجاح لنجاح، فرصة ال الخسارة أو الفشل دايمًا واردة، احكِ لي كده قصّة كان فيها فشل أو خسارة بالنسبة لك بس اتحولت فجأة لفرصة أو نجاح.
أكيد. ياه! <laughs> هاقول لك أنا، في مرّة من المرّات <laughs> كان
واضح إن الموضوع ده يعني في أمثلة عندك كتير.
آه، بس أنا أصلًا الموضوع اتحول مش مش يعني مثلًا اتحول ب بحاجة غريبة، بمعنى أنا في مرّة من المرّات آآ، قصّة بقى فشل يعني أو خسارة هاقول هاقول خسارة مش فشل. آمم، كنت شغّال في يوم من الأيام آآ، زي مثلًا طيار إيه هو الطيار ده اللي هو الديليفري مش طيار <chuckles> باسوق طيارة تمام، <giggles> ماشي عشان عارف إن إيه
إزاي؟ احكِ لي. حلو. آه، أوكي. <laughs> أصل الخطورة في الطيارة هتبقى فيها خسارة أرواح يعني خلّينا في الدليفري
ما فيش م ي ي آآ، آآ <chuckles> فآه آآ، لمّا اشتغلت فترة من الفترات ديّة طيار آآ، كنت يعني باعمل فلوس كده إيه شويّة يعني قليلة على شويّة مش عارفة إيه يعني ربنا كان ممشّي الدنيا، وفج فجأة كده ليّا صحابي جُم كلموني تعالَ نعمل هنعمل مشروع كبير أوي ونخش فيه مع بعض، طَب إيه يا جماعة المشروع. قال لك بدل ما نشتغل طيارين، إحنا نفتح مكتب ونجيب ال آآ الطيارين يشتغلوا عندنا.
تمام إيه اللي حصل؟